Allora, in realtà faccio molti molti sport diversi, nel senso faccio tantissima ta faccio tantissimi sport differenti, proprio perché io mi annoio facilmente, quindi se dovessi fare tutti i giorni la stessa cosa morirei. Ehm, faccio kick boxe, ehm, sì, mi piace un botto, poi quello è fant cioè quando vado in palestra alle 5 e mezza non c'è nessuno. E quindi mi faccio veramente 1 ora a prendere a pugni il il il sacco. Ehm
Mh-mh. Uh, bello. Mh. Mh-mh. A alle 5 e mezza di mattina?
E sì, perché devo riuscire poi eh devo andare in ufficio dopo. <chuckles> Io son molto mattiniera.
Oh madonna. <chuckles> Ah. <chuckles> Vabbè scarichi un pochettino la tensione su cui piuttosto che picchiare qualche collega. <chuckles>
Sì, eh. Ma perché <chuckles> io soffro di insonnia, capito quindi dormo pochissimo e quindi, ehm, la la mia giornata inizia presto, quindi mi piace molto. Poi faccio, ehm, crossfit, però quello seguo seguo delle lezioni che purtroppo capitano la sera, quindi 2 giorni alla settimana devo andare per forza la sera. Uhm, poi vabbè, ovviamente yoga, pilates, c'è anche adesso ho scoperto il Dance workout, che è tipo è come il crossfit, soltanto che balli nel mentre, quindi sudi ancora di più. Ehm <chuckles> Eh sì, ti fanno ballare mentre fai le cose. Ehm, a all'inizio è è è terribile, perché tipo io sono molto allenata, no, avrai capito, quindi cioè, all'inizio l'ho presa tipo: "Ah vabbè dai raga, io <smacks lips> 2 minuti sono carica, il giorno dopo" il giorno dopo, uhm, strisciavo. Cioè, tipo non riuscivo a muovermi, stavo morendo. Ehm, quindi sì, mi piace tantissimo variare, proprio perché mi mi fa proprio sentire mi fa sentire bene, no, questa carica che che ti viene data da attività fisica.
Ah. Mh-mh. Mh. Cioè coi bilancieri balli, fe fare stacchi e e cose Oddio. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Mh.